ส่วนตัว ก็คืออย่างบ้านเองอะ ก็ จะคล้าย ๆ คุณหมวกค่ะ ก็คือ educate คน ว่าจริง ๆ แล้วอะค่ะ การที่คนเรามีปัญหาสุขภาพจิตอะค่ะ มันก็คือเป็นเรื่องปกติ แล้วก็เราควรที่จะไปหมั่นพบ แพทย์ ทั้ง ทั้งแบบว่าตรวจร่างกาย แล้วก็ตรวจสภาพจิตใจอะค่ะ ว่าช่วงนั้นแบบว่า คุณมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้าง เพื่อที่จะแบบว่าก็จะได้แก้ไขได้อย่างทันท่วงที ใช่ไหมคะ เพราะว่าบางคนก็อาจจะยัง ไม่ มีปัญหาแบบสุขภาพจิต หรือสุขภาพร่างกาย ณ เวลานั้นนะคะ การไปคุยกับแพทย์ ก็ทำให้เขาแบบว่าได้วินิจฉัยให้แบบตรงจุดมากขึ้นแบบว่าคุยกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค่ะ แล้วมันก็ไม่แปลกเลยที่เราจะไป หา หมอสุภาพจิต ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าเขินอายอะไร เพราะ ว่า คือ
อืม ใช่ค่ะ ตุม ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ
สุขภาพของเรา
ใช่ อย่าง
คือไม่ใช่ว่าแบบว่าพอไปหาหมอสุขภาพจิต แล้วก็จะมองว่าเป็นคนบ้าเป็นคน อะไรอย่างเงี้ย มันไม่ใช่ค่ะ
อืม ใช่ ๆ ค่ะ อย่าง
ก็คือคนสมัย ก่อนน่ะเขาอาจจะมองว่า มันดูไกลตัวค่ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ ยังไงนะคะคุณ มัว?
เอ่อ จะ จะขอแชร์นิดหนึ่งค่ะ ที่ ที่บอกว่าแฟนเป็น เป็นซึมเศร้าเนาะ ก็คือจะมีอาการ panic ร่วมด้วย แล้วก็มันจะมีอาการทางร่างกายนอน นอนไม่หลับ เอ่อ กดไหลย้อน คือมันจะมีอาการ อาการร่วมด้วยเยอะมากเลยค่ะ แล้วรักษามานานมากค่ะ จน จนล่าสุดรู้สึกว่า อาการมัน มันเดี๋ยวดีเดี๋ยวหาย เดี๋ยวดีเดี๋ยวหาย แต่มันไม่หายสักที อัน ทีนี้ก็เลยปรึกษาคุณหมอว่า "สรุปว่ายังไง" เพราะว่า คือก็อยากหายแล้วคุณหมอก็เลย วินิจฉัยใหม่ว่า อาจจะมีโรคทางจิตอย่างอื่นเพิ่มด้วย แล้วก็ลองปรับยา เพราะว่าพอเหมือนคุยกับคุณหมอคือเขา เขา คือหมอเนาะ เขา เขาก็รู้ว่าควรจะช่วยยังไง เขาก็แนะนำลองปรับยาซึ่งผลค่อนข้างน่าพอใจเลยค่ะ จากที่เหมือนก่อนหน้านี้เป็น ๆ หาย ๆ ผ่านมาพอปรับยามัน ดีขึ้นเนี่ยค่ะ คือจริง ๆ จริง ๆ มัน
ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ใช่ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา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 ค่ะ
เราไม่ควรกลัวหมอ <laughs> ควร ควรไปหาหมอ ใช่ค่ะ
ค่ะ อา ใช่

เอ่อ ความคิดที่เปลี่ยน คือยังไงนะคะ? แบบว่า
เหมือนแบบว่า
ค่ะ
เออ
ค่ะ
เรื่อง ราวที่ทำให้ เปลี่ยน เปลี่ยนความคิดใน ในมุมมองที่ว่า เอ่อ คนที่มีสุขภาพจิตเขาอ่อนแออะค่ะ
อืม ค่ะ อ๋อ ก็ส่วน ตัวมองว่า ก็ เข้าใจค่ะ เพราะว่าเหมือน การที่เรามีปัญหาสุขภาพจิตนะคะ บางครั้งมันจะเป็นแบบว่าเรื่อง เอ่อ ของสารใน ในสมองเราค่ะ ค่ะ ก็จะทำให้ แบบว่า เหมือน อาจจะมี ความ กังวลอะไรมากขึ้น อะไรอย่างงี้นะคะ ก็ส่วนตัวมองว่า ก็ คือ ก็คิดว่าอาจจะมีความอ่อนแอ แล้วก็ต้องได้รับ ความเข้าใจแบบว่าจากคนรอบข้าง ด้วย แบบว่า แล้วก็เหมือนต้องพบแพทย์เพื่อที่จะ รัก ษา สุขภาพเราดีขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือ
สมอง ใช่ค่ะ อืม อืม ใช่ค่ะ
มัน ก็ เป็นเรื่องปกติอะค่ะ เหมือน ถ้าทางต่างประเทศเขาจะ ให้ความสำคัญกับ ตรงนี้เยอะอะค่ะ ใช่ ก็เหมือนแบบว่า
อา ใช่ค่ะ